Eh, a lo que tengo entendido, ellos iban a otro asunto. Creo que, tengo entendido bueno, lo que yo entendí es que el papá, el que se fue en en en en el avión, ajá, que el papá tenía que hacer algunos negocios allá porque el señor es de allá. Es de Cuernavaca, Morelos, el señor. Entonces, a lo que entendí es que dijo el señor: "¿Sabes qué? Voy a ir a México. Tengo que hacer no sé qué y sabe qué más. Todos podemos entrar, ¿qué onda?, ¿quieren ir?". Y, pues, todos dijeron, pues sí, vamos para allá y exactamente a qué iba el señor, la verdad, mm, te estaría mintiendo porque, pues no, nu nunca me dijeron. Ajá, sí.
En avión. Ah, okey. Ujú. No te quedó claro, ¿no? Pero bueno, entonces sí tenían un propósito de llegar a Cuernavaca por algo, pues.
Así es, y y luego le dijimos de que: "Vénganse al after, ya que termine la boda". De que porque para entrar a la boda sí pedían como que la invitación y toda esa onda. Pero después de la boda hicieron como que un mini after en una hacienda que también está allá en en Cuernavaca, y: "Hey, vénganse para acá, que no sé qué". Y ahí los andamos a presentando y por ahí están las fotos de que todos, to todos medio, <chuckles> medio Sí, sí, sí. Y luego, sí se nota muchísimo la diferencia, pues, que probablemente no es como que estemos como que muy, muy granitos, ni tampoco muy güeros, pero s ellos sí es un es un cambio diferente de que son Sí, resaltan muchísimo.
Claro. El ticket, ujú. Que <laughs> Los colados de la boda. Ujú. No, sí resaltan. Pero, entonces, a ver, si el señor si el papá de ellos era de Cuernavaca eh, pues, mm, mm, él tendría que haber haberse visto más mexicano o también
No, no, no, pues, es que al final de cuentas yo, bueno, realmente ninguno de nosotros como que nos empezamos a checar exactamente cómo se ve cada quien. Pero lo que sí nos sorprendieron es que, por ejemplo, ellos 2 sí tienen sí tienen el el totalmente, parecen de Estados Unidos. Pues, son así que muy blanquitos, que tienen ojos de color y luego también que el el cabello también lo tienen medio muy tirándole a rubio, más que nada. Y si dan el estereotipo, pues.
Ajá. Ujú. Claro. Sí, bueno, se dan muchos de estos matrimonios donde realmente, o sea, el mexicano se casa con la la güerita y así, y a lo mejor por eso ellos, eh, salieron güeritos o se notaba más, ¿no?, ese lado. Pero, entonces, sí también, pues, eh, uh, según la Constitución mexicana, ellos también serían mexicanos, hasta cierto punto, ¿no?
Ajá.